देखिए, हमारी ज़िंदगी में ना कई बार हम ऐसी ही स्थितियों में होते हैं, रिश्तो में या फिर आदतों से गुज़रते हैं ना, जहाँ पे हमें भी समझ में नहीं आता कि हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए, या सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और मुझे लगता है ना कि कभी-कभी बदलाव से ना चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो कभी-कभी लगता है कि छोड़ देना ही सुकून का रास्ता है। और यही फ़ैसला सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हम देखते हैं ना सुधार की ज़िद या फिर छोड़ने की समझ, ये तय करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको क्या लगता है कि हर चीज़ को ना सुधारने की कोशिश करनी चाहिए? या फिर कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही ज़्यादा समझदारी है?
हुँ। जी। अ, देखिए, अगर मैं बोलूँ अ, ह तो मैं देखिए अ, कुछ होते हैं ना व्यक्तियाँ कि अ, 3 चांसेस देना चाहिए। चाहे मैं अपने काम हो या फिर रिश्तों की अगर मैं बात करूँ, ये दोनों में भी मैं अ, 3 चांसेस देना ब अ, बिल्कुल समझती हूँ। और अपने आप को भी बेहतर समझती हूँ कहीं न कहीं मैं देखिए एक अ, ज़िद्दी इंसान भी समझती हूँ अपने आप को तो मैं अगर रिश्तों की अगर मैं बात करूँ और तो मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। होता है ना, 1-2 करने वाले लोग भी होते हैं, जो ज़िद्दी होते हैं, तो मैं भी 1-2 करने वाले में ही हूँ। अगर रिश्तों की अगर बात आती है या फिर काम की। अ, तो मैं अपने आप को कंट्रोल करके 1-2 बार सब्र मतलब एक पेशेंस के साथ उसे अ, सुधारने की कोशिश करती हूँ, काम हो या फिर रिश्ता। अ, तीसरी बार अगर मुझे लगता है कि सिर्फ़ मेरी तरफ से ही अ, मतलब मैं कितना भी मतलब अ, कर लूँ काम, कितना भी अ, एफर्ट्स डालूँ, नहीं हो रहा है। तब मैं 3 टाइम छोड़ देती हूँ। तो मेरा म यही मानना है जी।
बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। अच्छी बात है। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, सबसे ज़रूरी है कि आप इतने अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि कभी-कभी छोड़ देना भी ना आत्म-सम्मान की निशानी होती है। और ऐसा तो नहीं है कि वो हार की निशानी है?
हुँ। <clicks tongue> अ, देखिए अगर मैं बोलूँ अगर रिश्तों की अगर बात होती है तो हाँ, आत्मसम्मान की बात होती है। और देखिए फेलियर नहीं होता है अगर काम की अगर और जैसे काम भी अगर होता है जब काम में भी अगर हम नहीं हो रहा सुधारने की कोशिश करें कोई चीज़ में तो फेलियर नहीं होता है। इधर ये उम, मान के चलें कि आप अ, वो काम आपके लिए नहीं बना है। मेबी भगवान ने आपके लिए कोई और अपॉर्चुनिटी रखी होंगी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो आप उसके भगवान के नाम पे आप छोड़ दीजिए। अ, लेकिन अगर रिश्तों की अगर बात बोले तो हाँ, जब आत्मसम्मान की बात आ रही है तो डेफ़िनिटेली करिए अ, तो वो ज़रूर है। अगर मैं बोलूँ तो मेरा भी एक खुद अ, एक्सपीरियंस रहा है। अ, कोई व्यक्ति से मेरा एक रिश्ता था। अ, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा मतलब एफ़र्ट्स डाले थे मतलब म, एक तो निभाना नहीं चाहती थी फ़र्स्ट उसमें अ, लेकिन मैंने ही एफ़र्ट्स डाले थे। अ, लास्ट मोमेंट में मुझे मतलब धोखा दिया गया था, मतलब धोखा अगर मतलब झूठ बोला गया था कि सब मैंने ही किया तो मैंने, अ, हुँ।
जी, हाँ। बिल्कुल। ज़रूर। वाक़ई। बिल्कुल। हाँ। अच्छा। ठीक है। बिल्कुल। अ, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ जैसे आप कैसे किन हालातों में उस इंसान से मिली थीं? और जैसे आपने ऐसे क्या एफ़र्ट्स किए थे जो आपको लगता था कि आपकी तरफ से एफ़र्ट्स हैं और दूसरी तरफ से नहीं हैं?
<tsk> अ, देखिए अगर मैं बोलूँ तो अ, जी। हाँ, तो मतलब मैं अ, विवाह ही समझिए मतलब किसी की वाइफ़ ही थी मैं। अ, तो उस वज़ह से मतलब अ, मैंने ही एफ़र्ट डाले थे मतलब रिश्ते म में वैसे तो मैं श, नहीं बिलीव करती थी लेकिन फिर भी अ, जैसे की भारतीय नारी के एक अ, उस पे ही स्टेज पे आकर मैंने भी लाइक एफ़र्ट डाले थे। अ, तो तो मेरे एफ़र्ट्स नहीं आए थे गिनती में। तो लास्ट मोमेंट में ऐसे कुछ झगड़ा हुआ था। अ, तो झगड़े के कारण बताया गया था कि सब मैंने ही किया मतलब जो भी फ़ैसले थे, अ, जो रिश्ते में थे तो मतलब उनका कुछ हाथ नहीं था। तो मैंने ये मतलब ये जो मुझे धोखा लगा बहुत बड़ा। तो मैंने स बोला कि ये सुधरने वाला नहीं है ये रिश्ता। तो मैंने ही तय कर लिया कि छोड़ना ही बेहतर है। जी।
जी। अच्छा। बिल्कुल। मैं समझ सकती हूँ। जी। बिल्कुल। हाँ। वाक़ई। ज़रूर मैं समझ सकती हूँ आपकी परिस्थिति को और मैं माफ़ी भी चाहूँगी मैंने इतना ऐसा गहरा सवाल पूछ लिया आपसे।
जी।
लेकिन अ, ये बताइए अब आप मुझे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ को सुधारने की कोशिश ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ों को जाने देना ही ना सुधार वो अपने आप ले आता है?
अ, अ, 1 सेकंड अ, अगर मैं बोलूँ तो देखिए अ, स अ, देखिए कभी-कभी क्या होता है हम चीज़ों को ना पहले उसमें समझ नहीं सकते। मतलब जो पहले फ़र्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन वो एक ना एक कहावत है मेरे लिए। अ, लेकिन अ, जैसे रिश्तों की अगर का और काम की बात बोलूँ तो फ़र्स्ट उसमें हमें किसी को भी समझ नहीं आता तो उसे थोड़ा मौका ज़रूर देना चाहिए सुधारने के लिए और समझने के लिए। तभी उसके बाद आप तय कर सकते हैं कि वो छोड़ने लायक है या फिर सुधरने लायक है। जी।
बिल्कुल। समझ सकती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। ज़रूर। तो ये तो मैं समझ गई हूँ आपने बहुत ही सरलता से मुझे जवाब दिया। लेकिन अ, ये बताइए कि अ, क्या जो चीज़ें टूट जाती हैं वो सच में, क्या आपको लगता है कि दोबारा ऐसे जुड़ सकती हैं?
अ, नहीं, नहीं अगर जुड़ती नहीं है तो देखिए दरार होती है। अ, दरारें आती है। कहीं न कहीं आप देखिए या तो आपके दिल में या तो वो व्यक्ति के दिल में पता नहीं किसने क्या गलत किया तो वो व्यक्ति के प्रति कहीं न कहीं ओ उम्र भर अ, चीज़ों मतलब वो चीज़ें अगर टूट जाती हैं तो वो गिल्ट और एक अ, मतलब आपके दिल में कहीं न कहीं आप जब अकेले होते हैं तो आपके दिमाग में वो बात आती है कि वे व्यक्ति ने या फिर वो का ये सब चीज़ें टूटने से ऐसा-ऐसा हुआ था, किसका गलती था? तो वो बात आपके दिमाग से और दिल से नहीं जाती, ख़ासकर के अगर मैं लेडीज़ की बात करूँ तो बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो बेहतर है अ, वो अगर चीज़ टूट चुकी हैं तो उसे टूटनी ही चाहिए। लेकिन जैसे कि हमारा जो भारतीय समाज है, अ, कहत लड़कियों की अ, बोला जाता है कि उसे जोड़के रखना चाहिए। तो मेरा तो मानना नहीं है टूटा है, टूटा ही रहना चाहिए जी।
बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। सही कहा आपने। जी हाँ। बिल्कुल देखिए, कभी-कभी ना छोड़ देना ये कमज़ोरी नहीं होती है बल्कि आपके आत्म-सम्मान की सबसे अच्छी और ऊँची पहचान होती है और कभी सुधारने की कोशिश ही ना रिश्तो को या खुद को जोड़े रखने का तरीका ज़रूर बनती है लेकिन असल में समझ तब आता है जब हम, चीज़ों को बहुत अच्छे से जान लेते हैं कि हमें कब ठहरना चाहिए, कहाँ बढ़ना चाहिए और कहाँ बिल्कुल बस कर देना चाहिए। और मुझे लगता है ये बिल्कुल व्यक्ति विशेष के परिस्थितियों पे निर्भर करता है और हमें बिल्कुल अपने हिसाब से परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ों को सोचना चाहिए। तो ये बताइए आप मुझे कि क्या ऐसा आपको लगता है कि सुधारना हमेशा एकतरफ़ा कोशिश हो सकती है? या कब किसी स्थिति को सुधारने की कोशिश बिल्कुल ज़िद बन जाती है?
जी। हुँ। जी। अ, देखिए अगर मैं इसका एक उदाहरण दूँ अ, देखिए अगर काम का अगर रिलेटेड बोलूँ, काम में अगर मैं पढ़ाई को भी इनक्लूड करना चाहती हूँ। देखिए अगर मैं बोलूँ हमारे भारतीय समाज में अ, मोस्टली अ, कोई भी लड़का-लड़की हो उसे मतलब मोस्ट पेरेंट्स देखिए उन्हें फ़ोर्स करते है कि वो इंजीनियर या डॉक्टर ही बने। और देखिए कहीं न कहीं अ, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो उनकी इच्छा भी नहीं होती वो पढ़ने के लिए लेकिन बहुत दबाव होता है। तो हाल ही में एक अ, एक इंसिडेंट हुआ था और पता नहीं मुझे नॉर्थ इंडिया में कहीं हुआ था। अ, तो वो लड़के को मतलब इंजीनियरिंग नहीं करनी थी लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसके दबाव डाला था कि वो इंजीनियर ही बने। तो त उसने मतलब कोशिश की 3 साल तक इंजीनियरिंग के 3 इयर्स तक कोशिश की, कि वो सुधारे मतलब इंजीनियरिंग से उसकी दोस्ती हो। उससे नहीं हो रहा था। उसने कहा फाइनल उस सबके पेरेंट्स को कि वो छोड़ना चाह रहा है। नहीं हो रहा है उससे इंजीनियरिंग, नहीं को-कोशिश की उसने नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने उसे दबाव दिया फ़ोर्स किया कि वो कंटिन्यू करें। तो वो लड़के का दिमाग देखिए वो इतना मतलब प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया कि उसने अपने ही माता-पिता का ही हत्या कर दि है। <sniffs> तो वही तो वही, तो मेरा मानना है कि आप ना जब ची चीज़ें सुधर नहीं रही है तो आप अ, एक लिमिट तक देखिए नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ दीजिए। देखिए कहीं न कहीं जानो का भी नुकसान होता है, जान से ज़्यादा किसी की खुशी भी बर्बाद होती है, तो सोच समझ के मतलब दबाव भी डालना चाहिए। जी।
जी, हाँ। बिल्कुल। हाँ। वाक़ई। समझ सकती हूँ। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। वाक़ई में आपकी बात बिल्कुल सही और मैं मतलब बिल्कुल समझ भी पा रही हूँ इन बातों को, और हम कई बार ये भी देखते हैं ना कि छोड़ना और कई चीज़ों को सुधारना दोनों ही आत्म जो जागरूकता की निशानी होती है। जो खुद को समझता है ना, वही जान पाता है कि कब किसी चीज़ में ऊर्जा लगानी है और कब खुद को ना उससे आज़ाद कर लेना है। और कभी-कभी तो ये होता है कि कदम पीछे लेना भी ना आगे बढ़ने की शुरुआत बन जाता है। तो गलत करने से अच्छा है, मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा सोचना चाहिए।
बिल्कुल। बिल्कुल, जी। उ
अच्छा, ये बताइए कि क्या हर जो हमारी असफल कोशिश होती है, उसको क्या सुधारने की ज़रूरत होती है? या फिर कभी ना मेहनत का मतलब हमेशा अंत तक टिके रहना होता है?
अ अ, देखिए अगर मैं बोलूँ अ, देखिए मैंने अगर रीपीट करूँ अ, 1-2 बार कोशिश करिए, अगर नहीं हो रहा है तो थर्ड टाइम आप अ, उसे हार मानिए। अगर हाँ आपको पूरा भरोसा है कि वो चीज़ ज़रूर होगी। अ, जैसे कि होते हैं ना कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के स्टोरीज़ पढ़े हैं हमने या फिर कुछ व्यक्तियों के स्टोरीज़ सुने पढ़े हैं जैसे कि जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, लेकिन नीट में उन्हें नाकामयाबी मिले लेकिन फिर भी 6 ड्रॉप्स के बाद भी वो लोग में अ, बाद में उन्हें सफलता मिली 6 साल बाद, 6 ड्रॉप्स के बाद 6 साल बोलिए किसी को बोलें। अ, तो आप जब व्यक्ति के अंदर आत्म आत्मविश्वास है कि वो कोशिश करेगा लगातार और सुधार आएगी वो सफलता में, तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नहीं उसे नहीं लगता है जब आत्मविश्वास भी कम हो गया, जब उसका दिल भी नहीं मान रहा है कि वो अब बस कर दें, तो मुझे लगता है उसे सच में पीछे हटना चाहिए वो कोशिश से। जी।
बिल्कुल। अ, हाँ। बिल्कुल, बेशक। वाक़ई मे। हाँ। ज़रूर। ठीक है। ज़रूर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। तो ये बताइए आप मुझे कि क्या परिपक्वता का मतलब ये जानना हो सकता है कि कहाँ पे सुधारना है और कहाँ पे रुक जाना चाहिए?
बिल्कुल। अ, वह बिल्कुल और सच में और बहुत पहले ही इसका आपको लाइक अंदाज़ा रखना चाहिए। अगर आप नहीं लगाएँगे तो देखिए आपकी बहुत ज़्यादा देरी हो जाएँगी। मतलब आपके हाथ से बहुत सारी चीज़ें छूट जाएँगी। तो बहुत जल्दी कोशिश करें कि आप समझ जाएँ कि कहाँ छोड़ना चाहिए और कहाँ सुधारना चाहिए। नहीं तो अ, टा आपका भी वक़्त ज़ाया होगा। और जो मेय बी देखिए आप मैंने बहुत से लोगों को देखा है। जब ये लोग पहचान नहीं पाते कि कब छोड़ना चाहिए और कब सुधारना चाहिए। उनके हाथ से ना बहुत सारी गोल्डन ऑपर्चुनिटीज़ उनके हाथ से चली जाती हैं। और व दुबारा उनके पास वो मौके नहीं आते जब उनको अ, वज वक़्त वो चीज़ें छोड़ देते हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत जल्दी स तय करना चाहिए या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो अ, व्यक्ति वही दौर से गुज़रा है। जब डेफ़िनेटली देखिए वो दौर से ना कहीं न कहीं हमारे परिवार के लोग भी होते हैं शामिल जो वो दौर से गुज़रे हैं तो आप उनसे एडवाइज़ लीजिए। अ, एडवाइज़ लेकर आप द ज़रूर सोय सुल जल्दी अ, ये तय करें कि छोड़ें या फिर अ, सुधारें। जी।
जी, हाँ। ठीक है। वाक़ई। जी, हाँ। वाक़ई। बिल्कुल। ठीक है। कम पे बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात आपने बोली है। और देखिए मेरा ना यहाँ पे ये भी आपसे सवाल है कि क्या छोड़ देना भी आत्म अनुशासन का हिस्सा हो सकती है?
हाँ, अगर देखिए आप कुछ टॉक्सिक, टॉक्सिक चीज़ों से दूर हो रहे हैं टॉक्सिक वर्कप्लेस से या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप से या फिर टॉक्सिक अ, कुछ माहौल से अगर आप दूर हो रहे हैं अ, जिसे आपको बहुत ज़्यादा लगाव था आपको बहुत भरोसा था वो चीज़ों से। तो डेफिनिटली देखिए आपका कहीं न कहीं आप देखिए आत्मा अ, आपका कहीं न कहीं आपका सेल्फ डिसिप्लिन का और सेल्फ़ अ आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस हर चीज़ का आपके उसमें निर्भर करता है। तो डेफिनिटली ज़रूर होता है, जी।
कैसे? ज़रूर। समझी। ठीक है। ज़रूर। हाँ। ठीक है। अच्छा तो मेरा जी बोलिए।
लेकिन बे अ, ह हुँ? नहीं-नहीं लेकिन बेवकूफ़ी न करिए। अ, मैंने बहुत से लोगों को ये भी गलती करते देखा है कि वो लोग ना कंपैरिज़न के चलते हुए भी ये गलत फ़ैसले लेते हैं छोड़ने के लिए, जी।
ज़रूर। बेशक़, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा तो मेरा ना एक आखिरी सवाल है, ये बताइए आप मुझे अ, कि क्या जो काम ना खुशी नहीं दे रहा होता है हमें, उसे छोड़ देना सही है? भले ही उसमें सफलता मिल सकती हो?
अ, मेरे को तो अ, कभी नहीं दिखा ज कि व कोई व्यक्ति जो खुश नहीं है उसे उस चीज़ों में सफलता मिली। मतलब मैंने नहीं देखा है अब तक। अ, हु मैंने ये देखा है जो व्यक्ति को ना जो चीज़ में खुशी नहीं होती और जबरदस्ती मतलब किसी दबाव सामाजिक दबाव या फिर किसी के दबाव मतलब या अपने परिवार की खुशी के लिए अगर वो चीज़ें कर रहा है तो वो असफल ही होता है। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया था इंजीनियर का। अ, इंजीनियर का दिया और बहुत से लोग हैं मतलब अभी दुनिया में शामिल। अ, अगर सपोज़ अगर सफल भी हो रहे हैं अ, तो देखिए कहीं न कहीं उनकी ना जो जीने की इच्छा होती है ना वो कम होती जाती है। तो मेरा मानना है कि आजकल की जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है खासकर कि आज की जो युवा पीढ़ी युवा पीढ़ियाँ हैं जो, हम जिन्हें जेन-ज़ी कहते हैं, वो लोग देखिए आज मुझे बहुत आ आच् आश्चर्य करते हैं कि कैसे वो समझ पाते हैं? मतलब कहाँ ना और कहाँ ना बोलना और किसी की समाज में दबाव के वो लोग कैसे अपने फ़ैसले लेते हैं, कैसे तय करते हैं कि कहाँ, कैसे सुधारना है, कहाँ छोड़ना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता। जी।
ठीक है। बिल्कुल। जी हाँ। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। समझ सकती हूँ। वाक़ई। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ आपने बहुत ही अच्छे से सारी बातों को बताया है। और देखिए मेरा ऐसा मानना है ना कि हर कोशिश ज़रूरी नहीं है कि वो नतीजा ही दे और हर अंत हमेशा ऐसा भी नहीं है कि हार ही हो वो। जो लोग सही समय पर छोड़ना और सही मौके पर सुधारना सीख जाते हैं ना, वही जीवन में सबसे सच्चे होकर जीते हैं क्योंकि समझदारी यही है कि जहाँ पे सुधार से सुकून मिले वहाँ पे हमें ठहरना चाहिए और जहाँ छोड़ने से शांति मिले वहाँ मुक्त हो जाना चाहिए।
बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा जी आपने। अगर मैं अगर एक अगर लेडी लड़की के अगर अ, उस पे अ, द्वारा से कहूँ। हम लड़कियों का देखिए, सिक्स्थ सेंस जो होता है बहुत ही शानदार होता है। मतलब हमें पता चल जाता है कि अगर हम कोशिशें कर रहे हैं तो अ, हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमारी कोशिश बेकार जाने वाली है। और असंतुष्टी मिल रही है तो बेहतर है, छोड़ना ही बेहतर है। और सुधारना सुधारने का कितना भी कोशिश कर लें आपकी ही लाइफ़ बर्बाद होनी वाली है। जी।
जी। बिल्कुल। सही कहा आपने। बिल्कुल। मैं समझ सकती हूँ और मैं बिल्कुल सहमत भी हूँ आपकी बातों से। आपने जो अपने अनुभव बताएँ हैं जो अपने विचार प्रकट किए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और मैं बिल्कुल मतलब समझ सकती हूँ स और सहमत भी हूँ काफ़ी उससे। तो मैं आशा करती हूँ ना कि हमारी फिर से बात हो, हम इसी तरीके से जुड़े। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे भी अच्छा लगा। मेरे जो आपने जो भी अनुभव बताएँ, कहाँ किधर छोड़ना है और कैसे सुधारना और जो भी उदाहरण दिए और अच्छा लगा आपके सवाल के जवाब देकर तब तक के लिए धन्यवाद। जी। जी।
जी। ज़ अ